Assolutamente. Mi è capitato di recente, quindi ti ti porto proprio un ese sì, un esempio concreto. Ehm, di recente, ho deciso di chiudere la relazione che avevo con il mio fidanzato, ehm, era un fidanzato nato cioè nel senso, una relazione nata da un'amicizia
Ah, sì? Mh. Ah!
nata da un'amicizia, uhm, molto lunga, che si
Quindi vi conoscevate bene tra l'altro, no?
Anche troppo, <chuckles> diciamo, ehm, che si porta u una maci un'amicizia che si porta avanti dal liceo, per cui si parla di
Mh. <chuckles> E se posso chiedere, adesso che più o meno, che fascia di età sei? Per capire
Allora, io ho 30 anni e si parla del del liceo, per cui, somma, si parla di, mhmm, 12 anni fa, <chuckles> ormai. Ehm, e quindi sì, insomma, e non è la prima volta che mi capita, di stare con con una persona che mi è stata amica per tanto tempo.
Okay. Mh. Cer certo. <chuckles> Ah, no? Forse perché, magari, senti già quei muri abbattuti, perché riesci a capire già l'altra persona e poi nasce qualcosa, potrebbe essere?
Esatto, c'è una già di base, una fiducia reciproca. Ehm, già di base so che quella persona mi vuole bene. Ehm, il fatto insomma poi di essere, uhm, una ragazza e un ragazzo poi, uhm, nel senso, mhmm, e i comunque di base, ci si deve piacere, ehm, s e secondo me, se ci si piace da amici <chuckles> Esatto.
Mh. Chiaro. Sì, poi capita che scatta qualcosa, no. La famosa scintilla, come si dice. <chuckles>
Esat diciamo che, l'estate scorsa, uhm, siamo andati in vacanza insieme, dopo che ero stata lasciata dal mio precedente fidanzato, nonché nosto nostro caro amico
Capito.
Quindi eravamo una specie di trio, diciamo.
<chuckles>
Ehm, e niente, uhm, io parto con con lui e un'altra ragazza, ma, uhm, appunto, non si era ancora palesato nulla, uhm, de né del mio sentimento, né del suo, ed è proprio uhm, in Corsica eravamo, che ci accorgiamo, ci ci cominciamo, diciamo, a guardare con occhi diversi.
Mh.